Yani, evet, özgürlükten uzak gerçekten de bugünkü günümüz.
Hı hı. Kesinlikle. Eee, bu ikinci el giyim hakkında düşüncelerin var mı? Özellikle bu Kadıköy tarafında ikinci el pazarları olsun, bu bir, eee, güzel güzel kıyafetler oluyor aslında çoğu insan da alışveriş yapıyor oralardan. Sen yapıyor musun hiç?
Hı hı. Yani, o biraz daha şey, emm, benim mesela kız kardeşim çok sever. Biraz ben aşırı zevkli biri olduğumu düşünmüyorum bu arada. Hani, ne neyle yakışır, çok böyle moda gözüm yok benim bence benim. Eee, o yüzden o tarz insanlar, hani, bence daha kendime güvenseydim biraz şey yapardım, hani, gideyim işte bir şey buldum, onu değerlendirdim, eee, bir pantolon buldum, onun kolunu ke şey paçasını kestim, şort yaptım falan. Eee, yani çok güzel ben çok destekliyorum ama kendim çok gidip de çünkü saçma sapan bir şey alabilirim ben, hani, bilemeyebilirim diye kendime güvenmediğim için çok tercih etmiyorum.
Hı hı. Anladım. Anladım. Evet. Anladım. <chuckles> Anladım. Hiç böyle arkadaşlarınla falan alışverişe gitmeyi sev sevmiyorsun o zaman anlattığına göre.
Yo, seviyorum, mağazalardan alışveriş yapıyorum alışveriş caddelerinde.
Hımm. Anladım, anladım. O vintage'lardan falan, eee, çok fazla alışveriş yapmıyorsun. Anladım. Eee, peki bu modanın, eee, büyükşehir etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Mesela biraz daha büyük şehirlerde giyim tarzı değişirken bu köy tarafına falan gittiğimiz zaman biraz daha insanlar daha ral eee, salaş belki bir köy köy eteği daha, aaa, rahat hareket edilebilecek kıyafetler giyiyor. Sence bu şehirlerin etkisi ne bu konuda?
Evet. Hı hı. Doğru. Yani, içinde bulunduğun ortamdan her zaman etkileniyor insan. Eee, dolayısıyla işte bir kasaba, şehir ya da, eee, çok m modern bir ortamda Yani, çünkü giyim kuşam biraz etki, aaa, eee, içinde bulunduğun duruma uygun giyinme diye bir şey vardır. Uygun olmaya çalışıyor. İnsanoğlunun öyle bir şeyi var. İçgüdü mü diyelim bunu? Eee
Hâliyle. Kesinlikle. Hı hı. Olabilir evet, içgüdü diyebiliriz aslında. Uyum sağlamak diyebiliriz.
Çünkü dikkat çek Evet ya da şey komik olmayayım, hani, düğünde, işte, mesela, herkes en güzeli olmak için uğraşmıyor aslında. Hani, diğerlerinin yanında çok böyle sırıtacak, çok uyumsuz olacak bir şey giymeyeyim telaşında olur kadınlar genelde. Ortalama kadınlar benim gibi. <chuckles> Ay, çok güzeller ya da çok aşırı iyi giyinenler, belki, işte en şık ben olacağım diye iddiası olabilir ama diğerlerinde demek ki böyle uyma s çabası var. Buradan şuraya geleceğiz, gerçekten işte kasabalarda, hani, ortama uyum sağlıyor işte belki hayvanıyla ilgileniyor işte bahçede şey yapıyor ortama uyum sağlıyor yani insan uyumlu bir varlık.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. <giggles>